Eh, bisa nggak kamu ceritain nih, gimana sih cara kamu itu bisa mengatur belanja bulanan supaya hemat dan praktis? Karena kan zaman sekarang itu ya, kita harus pintar-pintarnya lah ya dalam memilah barang apa yang mau dibeli, dan tanggal berapa, mungkin ada tanggal tertentunya dan juga kita harus pintar-pintarnya juga dalam <tsk> mengambil yang sesuai kebutuhan kita biar nggak impulsif gitu, dan lain-lain. Nah, kira-kira kamu ada nggak, se eee, saran mungkin atau tips and triknya?
Nah, kalau saya sendiri ya, untuk mengatur belanja bulanan itu saya ngaturnya itu, eee, sebelum tanggal gajian. Jadi, sebelum tanggal gajian itu saya udah buat rencana tuh, misalnya mau belanja apa aja, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk makan, atau kebutuhan untuk kayak cuci-mencuci, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin dirasa perlu, kayak kebutuhan untuk keadaan darurat juga harus disiapkan. Nah, dari situ saya udah mulai menyusun list, kemudian dip mempos-poskan, eee, dananya untuk masing-masing kebutuhan itu dimulai di eee, ...bujetin berapa-berapanya dari, eee, gaji yang akan diterima gitu. Jadi begitu pas tanggal gajian, saya tinggal eksekusi aja rencana-rencana saya, tinggal kalau misalnya kayak belanja bula bulanan itu kayak yang kebutuhan rumah tangga, saya belanjanya bulanan, kayak sabun, minyak, pokoknya bahan-bahan yang tahannya lama, itu sayanya belanja bulanan. Tapi kalau untuk, eee, bahan makanan kayak ikan, lauk-lauk, sayur, nah itu saya belanjanya mingguan. Jadi dengan belanja mingguan saya stok di kulkas dulu, dengan begitu saya bis beram merasa saya bisa lebih hemat dibandingin saya belanja harian di tukang sayur. Jadi kalau saya mensiasatinya belanja langsung ke pasar, nanti bia biasanya harga di pasar kan pasti lebih murah dibandingin dengan di tukang sayur gitu.
Oh. Oke. Heeh. Mhm. Oke. Iya. Oh, iya gitu, gimana tuh? Oh. Setuju, betul. Heeh, bener banget sih. Nah ya oh, jadi gitu ya? Jadi, apa, eee, nggak langsung belanja sekali banyak ya istilahnya, jadi, eee, s tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya barang-barang yang, apa, habisnya lama seperti mungkin sabun gitu ya, sabun dan alat-alat lain itu cuma dipa apa, dibelanjakan sekali sebulan, tapi kalau misalnya yang kayak makanan ini setiap minggu aja ya. Kalau misalnya, eee, setiap minggu, kalau misalnya setiap 2 minggu sekali itu gimana, bisa nggak?
Oh, kalau saya ngaturnya ya, tadi, bulanan sama, e mingguan aja sih, enggak ada yang sekali 2 minggu itu saya, enggak. Soalnya kalau bahan makanan kalau untuk disimpan 2 minggu. Saya ngerasa tuh, kalau kayak, sayur tuh, udah berubah strukturnya, kayak udah mulai layu gitu, udah enggak yang segar lagi. Sedangkan untuk makanan kan, kita butuh yang segar-segar ya. Nah, untuk bahan-bahan kayak sabun, minyak, gitu kan, yang tahan lama. Nah, itu saya nyetoknya banyak untuk sekalian sebulan, gitu, untuk keperluan sebulan. Jadi, enggak ada lagi tuh, belanja di tengah-tengah minggu untuk keperluan yang, eee, kayaknya, sifatnya udah direncanakan, gitu. Kecuali yang keadaan darurat, misalnya tiba-tiba batuk, beli obat batuk, nah, itu kan keadaan darurat. Nah, itu baru diambil dari pos dana darurat, baru belanjanya di situ.
Mmm. Oh iya, benar juga ya. Setuju. Oke. Heeh. Oh, jadi, apa ya, tetap disiapkan juga ya, apa namanya, e pengeluaran darurat, gitu ya, apalagi kalau yang namanya sakit kan, kita enggak tahu kapan nih. Jadi, kalau aku mau tanya nih, kalau misalnya ada tanggal nggak, tanggal tertentu gitu yang misalnya dipak kamu pakai nih, untuk belanja bulanan, contohnya, karena kan, belanja bulanan kan, biasanya sekali aja kan. Nah, kamu ada nggak tanggal tertentu yang menurut kamu, eee, cocok gitu, dijadiin tanggal untuk belanja kebutuhan sehari-hari?
Ada ada. Pasti kalau untuk belanja bulanan, saya biasanya di tanggal gajian, itu tanggal 25. Biasanya pas tanggal itu tuh, banyak tuh, yang ngasih diskon-diskon, tuh. <chuckles> M lumayan juga itu untuk menghemat kan. Walaupun misalnya diskonnya cuma Rp1.000, Rp2.000 perak, itu kalau kita kumpulin dalam jumlah banyak kan, itu lumayan ya, untuk uangnya. Nah, kalau untuk misalnya, saya belanja untuk yang online. Nah, kayak biasanya saya kan pakaian itu j sekali sebulan ada juga kan, beli, gitu. Nah, itu saya belanjanya di tanggal tanggal cantik, kayak 10, 10 gitu heeh, yang tanggal seperti itu kan, biasanya kalau di belanja online suka banyak, eee, kayak gratis ongkir, eee, banyak diskon-diskonnya, diskon dari toko, atau, ya banyak potongan-potongan lah, eee, itu sangat ki saya memanfaatkan momen-momen itu untuk belanja keperluan-keperluan kayak gitu. Jadi, kalau di online saya pilihnya tanggal cantik, kalau, mmm, belanja kebutuhan rumah tangga kan biasanya saya cuma belanja di m minimarket aja. Nah, ini nih sebenarnya satu s strategi juga, kenapa saya lebih m memilih belanja di minimarket dibandingkan supermarket. Karena, kalau belanja di supermarket itu godaannya banyak banget. Misal nih, misal aja ya, kayak kita beli sabun, kalau di m minimarket kan pilihannya, ya, cuma sebatas 1/2 rak doang, gitu. Kalau di supermarket, itu kan banyak banget pilihannya, ya. Nah, saya tuh, nggak mau tergoda gitu, kayak, oh, kadangkan kalau kita belanja ke supermarket itu, "Wah, menarik nih, kayaknya baru, produk baru nih, pengen deh nyoba," gitu. Nah, saya nggak mau belanja yang kayaknya akhirnya cuma bukan karena butuh, tapi karena melihat, karena te ketertarikan aja. Padahal, sebenarnya ada alternatif lain yang bisa kita pilih yang lebih murah, gitu.
Oke. Mmm. Oh. <chuckles> Iya, ya. Oh, ya, benar benar benar. Setuju. Mhm, ya ya. Heeh? Oh, kenapa tuh? Ah, terlalu banyak, ya? Yah. Iya iya. Oke. Nah, tadi kamu mention nih soal belanja online ya, ka aku tahu kamu belanja online-nya pasti di tanggal-tanggal yang cantik aja nih. Nah pertanyaan aku nih, gimana sih cara kamu nge-manage juga nih biar pas di tanggal cantik ini, kamu nggak, apa ya, impulsif atau khilaf gitu dalam belanja? Karena kan namanya tanggal cantik, banyak diskonnya, banyak promonya, banyak hadiahnya, banyak tawaran-tawaran yang cukup menarik lah, cukup bikin orang tergoda untuk membayar lebih gitu. Nah ada nggak tips yang kamu punya?
<chuckles> Iya bener sih kalau di tanggal cantik itu pasti godaannya banyak banyak banget. Nah kalau saya sendiri biasanya nih ya, kalau untuk belanja online itu saya biasanya pilih barangnya itu nggak di tanggal itu, saya tanggal itu cuma untuk, eee, pembayaran dan, eee, biar be langsung dikirim kan sama, eee, ininya, penjualnya gitu. Nah saya biasanya pilih barangnya itu sebelum tanggal cantik itu. Jadi saya udah pilih-pilih dulu, eee, baca komen-komen dari orang-orang dulu s tentang barang-barangnya, dan saya membatasi apa nih yang saya butuh banget beli, misalnya kayak, eee, pakaian sekolah anak atau sepatu anak gitu. Nah saya fokusnya cuma di situ aja, jadi saya pilih dulu, mempertimbangkan harga, dan kualitas, dan lain-lain sebagainya dulu. Nah setelah itu baru pas di tanggal cantik itu, saya, eee, ce apa, check out-nya itu, un eee, untuk mendapatkan diskonnya aja gitu. Nggak pas di tanggal itu saya cari-cari, nanti bakal banyak banget ininya, saingannya, jadi saya akan ragu lagi, eh bolak-balik lagi, ujung-ujungnya nanti bingung sendiri, nggak jadi beli, udah kelewat deh diskonnya, jadi supaya nggak kelewat itu ya harus direncanakan sebelum di hari H-nya.
Iya kan. Oh. Ya ya ya. Oh. Ya. Ya. Mhm. Oke. Ah. <chuckles> Oke. Oke sip sip, ini tipsnya lumayan, apa ya, lumayan out of the box ya, karena aku juga, ya kayak, "Oh gitu ya," gue kek, pikiran aku gitu. Nah pertanyaan aku nih, masih sama seperti belanja online. Nah tapi, eee, gimana sih caranya biar kamu bener-bener nggak kepleset atau mungkin nggak bener-bener tergoda karena kan, memang, eee, dari aturan yang kamu buat tadi, kamu cari dulu barangnya, lihat review-nya, lalu check out-nya pas tanggal cantiknya, nah tapi kan, mungkin ada lah tendensi di mana kamu kepengen gitu, kayak, eee, iseng-iseng ajalah lihat, tapi, eee, malah ujung-ujungnya jadi belanja, kan ada lah orang yang berpikir begitu tuh.
<chuckles> Pastinya pastinya itu, apalagi kan sebagai perempuan biasanya, eee, apa, ketika melihat sesuatu yang cantik, harga murah lagi kan, dibandingin yang udah kita, s eee, pilih di keranjang misalnya gitu kan, di keranjang belanja yang udah kita pilih-pilih sebelumnya, pas kita, eee, lihat-lihat lagi, "eh ada yang lebih cantik nih", "ada yang lebih murah nih", kayak gitu kan. Nah biasanya saya lebih, eee, ke kualitas sih kalau untuk belanja online, karena saya kan belanja online biasanya, eee, di pakaian, eee, elektronik, atau, eee, enggak yang kayak bahan makanan atau yang lain-lain itu enggak, jadi saya lebih melihat ke kualitasnya, dan saya mem mempertimbangkan, beneran nggak sih saya benar-benar butuh ini, atau cuma, eee, sekedar apa, eee eee, khilaf, eee, atau matanya, e lapar mata aja gitu. Kan banyak juga tuh kalau apalagi cewek ya, di mana-mana pasti mereka kalau melihat yang cantik itu pasti jadi lapar mata gitu, pengen juga beli gitu. Nah jadi saya lihat lagi ke segi kualitasnya dan mempertimbangkan, beneran butuh enggak atau cuma sekedar, eee, pengen aja gitu.
Betul. Mhm. Iya iya. Betul banget. Iya. Hmm. <chuckles> Betul banget. Setuju. Oke. Nah, kalau soal kayak gitu berarti kamu ini ada nggak kayak, misalnya, kalau misal kepengen banget nih beli kayak kegoda banget, padahal sebenarnya ini enggak terlalu penting, kira-kira kamu ada nggak kayak cooldown dulu nih, kayak tutup dulu, berpikir dulu lebih matang, habis itu nggak tergo biar nggak tergoda nih, atau nggak bisa atau nggak ber atau nggak biar bikin kamu bisa berpikir dua kali, kamu pernah nggak ngelakuin seperti itu?
Oh, pernah pernah banget, yang yang tergoda juga juga pasti pernah, nggak ya nggak mungkin dong saya nggak pernah tergoda gitu, pasti tergoda juga pernah, cuma saya biasanya mensiasati ketika saya melihat, wah cantik nih kayak kepengen banget gitu, tapi saya mempertimbangkan juga, ini udah di luar budget atau masih bisa dipepet-pepetin budget-nya gitu, kalau masih bisa dipepet-pepetin mungkin saya akhirnya memutuskan membeli gitu, tapi kalau misalnya udah nggak bisa dipepet-pepetin lagi gitu budget-nya, saya juga kadang konsultasi juga sama suami, menurut dia gimana gitu, terus, eee, apa, dia akan ngasih saya pertimbangan-pertimbangan gitu, nah baru saya akhirnya memilih beneran bakal saya beli atau enggak gitu. Jadi enggak langsung saya putusin, wah udah, kayaknya jadi kepengen banget, langsung aja deh beli gitu, enggak, pasti saya, eee, minta saran dulu setidaknya dari suami kan gitu.
Oh, pernah ya. Iya iya. Betul. <chuckles> Oke oke. Heeh. Heeh. Oke jadi, ya fix ya, berarti memang, eee, walaupun ada kayak godaan ya, pasti, eee, cara untuk apa, meredakan atau membuat kita bisa berpikir dua kali secara jernih itu maksudnya, ya balik lagi, mungkin tanya suami ya, salah satu caranya. Nah, biasanya kan ada nih, eee, ibu yang ibu atau mungkin siapa gitu, perempuan yang sibuk gitu atau gimana karena kerjaan, jadi enggak sempat gitu buat belanja bulanan atau belanja mingguan untuk isi kulkas atau isi kebutuhan rumah, nah, ada nggak tips-tips yang praktis gitu supaya tetap hemat? Ya, biasanya kan karena kalau me apa, karena kalau orang tuanya sibuk a atau ibu sibuk ini, otomatis dia bakal pakai jasa kan, dan itu bakal lebih mahal. Nah, kira-kira kamu ada solusi atau tipsnya gitu biar tetep hemat, nggak jauh bedalah dari cara dari misalnya ibu itu sendiri yang belanja gitu, ada nggak?
Iya. Heeh. Oh ada, saya biasanya kan sekarang minimarket-minimarket itu juga ada kayak pengiriman langsung kan. Heeh, jadi kita tinggal pilih di aplikasi mereka, eee, di sana kan juga banyak juga tuh diskon-diskonnya, sama kan kayak kita belanja beli langsung gitu, ju di kayak beli-beli sabun, minyak, atau kayak, eee, apa, eee, po popok anak gitu. Nah itu bisa juga kalau s eee, ini, kalau memang saya lagi sibuk banget, saya biasanya juga beli lewat, eee, online di aplikasi, eee, minimarket tersebut, jadi nanti mereka yang antar ke rumah, jadi saya tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi, jadi dengan begitu saya bisa lebih hemat juga, hemat waktu dan hemat tenaga juga.
Mhm. Oke. Iya. Heeh. <chuckles> Oke oke, nah bisa nggak kasih contoh gitu kayak, apa s gimana sih anggaran yang bagus gitu? Berapa persen untuk setiap, eee, setiap hal? Misalnya, untuk lauk berapa persen, untuk sayuran berapa persen, untuk eee, bukan, kalau untuk sayuran dan lauk itu berapa persen, terus untuk kebutuhan bulanan yang awet kayak tadi yang kamu bilang sabun, minyak, itu kan awet ya contohnya heeh, nah itu kan berapa persen gitu, semuanya berapa persen dan untuk kebutuhan darurat juga nih, kebutuhan darurat itu berapa persen?
Iya iya. Heeh. I Oke, kalau saya sendiri, saya ngaturnya biasanya itu untuk makanan itu, kayak lauk, sayur, dan bumbu-bumbu dapur gitu, saya mengalokasikan sekitar 50% dari kebutuhan rumah tangga ya. Nah terus kalau untuk kayak, eee, sabun, minyak, dan, eee, kebutuhan seperti itu, saya menganggarkan sekitar 30%, sedangkan 20%-nya lagi, itu saya menganggarkan untuk, eee, dana darurat. Misalnya kalau kayak ada peralatan rumah tangga yang rusak, anggaplah kayak, eee, apa, blender atau, eee, m mesin cuci yang butuh diperbaiki, atau misalnya butuh untuk mengupah orang untuk melakukan sesuatu, misalnya kayak, eee, ada tangki yang bocor, ada, eee, apa, pipa air yang bocor, nah saya nga mengambilnya kan dari dana darurat itu, jadi saya menganggarkan sekitar 20% itu tadi.
Ya. Oke. Heeh. 30, baik. Mmm. Heeh. Ya ya. Oke oke. Oke sip, ini sangat jelas nih, terima kasih banyak nih udah mau sharing-sharing ilmunya ke aku, semoga aku bakal coba praktekin juga sih, terima kasih banyak ya.
Sama-sama, makasih juga ya udah mau denger-dengerin cerita aku